Sì, poi ti dico in onestà io vedo, ad esempio, uhm, alla m me vecchia, okay, visto che parlo con la con la me giovane, la me vecchia vede anche come, uhm, quando il mondo del lavoro pian pianino è cambiato, uhm, e quindi ci sono stati degli inserimenti, ad esempio, anche solo dei social, uhm, dei video, delle stories nei social, è un è un mondo che non ho molto abbracciato, per cui poi è un mondo che è andato avanti, si è evoluto con un certo tipo di qualità, e anche a livello professionale magari delle aziende richiedono di avere certe competenze in merito. Ecco, nel mio lavoro credo di non essere riuscita sempre, un po' per pigrizia, un po' per scarso interesse a quel mondo, a stare al passo con quello che erano i cambiamenti. Quindi alla me ventenne, alla me più giovane, direi: "Devi sempre buttare un occhio a quello che succede intorno a te, perché se vuoi rimanere sempre aggiornato, sempre sul pezzo di quanto succede, un occhio in più lo devi lo devi dare. E anche a volte facendo magari dei corsi di approfondimento di qualcosa che non è proprio tua materia, o qualcosa che ti interessa al 100%, però può averne un'utilità".
Sì. <chuckles> Sì. Sì. Okay. Okay. Okay. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Quindi diciamo, uhm, col col senno di poi, magari determinate cose che sai già che non ti piacciono farle comunque, o perlomeno provarle perché ti potranno dare delle skills in più sul sul futuro. Ehm sì?
Sì, sì. Poi, alla me ventenne direi anche un'altra cosa: "Guardati sempre le spalle delle persone che hai intorno", perché io ho sempre avuto un modo di fare, uhm, lavorare, testa bassa, impegnarsi, mai disturbare, uhm, pensando che la meritocrazia vincesse sempre, no, quindi che l'impegno e i risultati fatti, dimostrati, no, al proprio datore di lavoro, ehm, poi avrebbero premiato un giorno con, che ne so, una promozione, o uno stipendio più alto. No, non esiste. In Italia la meritocrazia è molto limitata, e e quindi solo veramente le persone corrette nell'ambito del lavoro riconoscono certe certe cose. Per cui delle volte alla me ventenne direi: "Sgomita un po' di più, perché tanto va benissimo così".
<chuckles> Eh. Certo. Sì. Certo. <chuckles> <chuckles> Eh. Mh-mh. Mh.